สวัสดีครับคุณ ยินดีที่ได้รู้จักครับ
สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้ รู้จักเหมือนกันค่ะ วันนี้ อากาศเป็นไงบ้างคะที่บ้าน?
ครับ ผม วันนี้ที่บ้านก็อากาศค่อนข้างดีครับผม ก็มีฝนตกมาประมาณหนึ่งครับผม แต่ไม่แรงมาก แล้วก็ ผมก็สบายดี ทางคุณล่ะครับ เป็นยังไงบ้าง? สบายดี แล้วก็ที่บ้านอากาศดีไหมครับ วันนี้?
อือ อ๋อ อ๋อ ก็สบายดีค่ะ วันนี้จะ บอกไม่ได้ 100% อะค่ะว่า อากาศดีไหม อือ ก็มีฝนตกนิดหน่อยค่ะ นิดหน่อยจริง ๆ ค่ะ แล้วก็เหมือนอากาศมันอบอ้าวมาทั้งวัน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่
อา ครับผม อา ครับ อ๋อ ครับผม อา วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดี ครับคุณ วันนี้? อา
ค่ะ

ก็ ก็เขาใช้อารมณ์ส่วนตัวเขาล้วน ๆ เลยอะ
<chuckles> นั่นแหละครับ ทีนี้ผลการจับฉลากคุณ ผมรอด แล้วก็พี่ที่ชื่อเล่นลงทะ เอิ่บ ช ชื่อนามสมมุติว่า อออ่างรอด ส่วนพี่คนที่ค่อนข้างสนิทสนม กับ ผู้หญิง ที่ ที่ศูนย์นั้นน่ะโดน ส่วน อีก 2 คน ที่ไม่รู้อี โหน่ อีเหน่ด้วย ก็ โดน คุณ
ค่ะ อา ค่ะ คนนั้น ก็คือคนนั้น อ๋อ อืม ก็คือ ออเลาะ เอ๊ย เอา เอาจริง ๆ พี่คนนั้นไม่ต้องจับก็ได้ ถ้า ถ้ามันจะชัดเจนขนาดนั้น <chuckles>
ย้ายไปอยู่คลัง อืม ใช่ ๆ ๆ แต่เขาเลือกวิธีที่แบบว่า เซฟโซน เขาที่สุดอะ
ใช่ค่ะ เหมือนเขาก็ เหมือน เหมือนเขาก็ เหมือน เอาจริง ๆ เอาจริง ๆ มันก็คือการใช้ อำนาจ ในทางที่ผิดเหมือนกันนะคะ เท่า เท่าทีด เท่า เท่าที่ฟังคุณมาเนี่ย แล้วคือ คือเขา แต่คือเขาก็เซฟ เซฟตำแหน่งเขาว่า ก็ ก็จับ ฉลาก นี่ มันก็แฟร์นี่ แต่ที่จริงคือเขาก็วางไว้แล้วแหละว่า ใครต้องไป
ก็คือแบบว่า อืม ใช่ ๆ ครับผม ใช่ ๆ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
ใช่ ค่ะ อ้าว แล้วอย่างงี้ มันก็ เหมือนลด ลด ลดตำแหน่งเขา ลดเงินเขาอีก
ใช่ ๆ ทีเนี้ย เขาก็เลย ไป ร้องเรียนกับ HR แล้วก็ได้ไปคุยกับ
อืม อ๋อ
ผู้ อำนวยการใหญ่ ที่เป็น หุ้นส่วนของ เจ้าของบริษัท ชื่อ น้า โอ้ เออ น้า วอแหวนแล้วกัน <chuckles> น้า วอแหวน บอกว่า "เฮ้ย เราไม่มีนุ้ย นโยบายในการโยกพนักงานแบบฮี่นี้นะ แล้วก็ฝ่ายคลัง อะ มันไม่ได้แบบ คนขาดในระดับที่แบบจะต้องโยกฝ่าย คุณน่ะไปอยู่คลังสินค้า นะ อันนี้ น้าไม่รู้มาก่อนเลย"
โอ้ อืม ค่ะ <chuckles> อืม เออ ก็อารมณ์ เหมือนเขาก็สอบ สวน ใช่ไหมคะ? เขาก็ สอบสวน อืม สอบสวนใหญ่เลย
ใช่ ครับ ผม เขา เขาก็สอบสวนนู่นนี่นั่น จนแบบ เออ รู้มาว่า เออ ผู้จัดการของเราอะโยกย้ายโดยพลการ คือ แบบว่าไม่ได้ ปรึกษาเบื้องบน ไม่ได้แบบปรึกษาอะไรใครเลย อยู่ ๆ แบบอยากจะ ย้ายก็ ให้ย้าย อะไรเงี้ย
ค่ะ อืม ก็ ก็เผื่อ ก็คือ ก็คืออารมณ์ส่วนตัวของเขานั่นแหละ
ใช่
อืม
ที่เนี้ย พี่ 3 คนอะก็ได้กลับมาทำงานที่เดิม แต่ความ รู้สึก ไม่เหมือนเดิมแล้วคุณ กลายเป็นว่า มองหน้าผู้จัดการไม่ติด แล้วก็ระแวง หวาดระแวงในการทำงานตลอดเลย อืม
ค่ะ เออ เป็น เป็นเรา เป็นเราก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะทำงานกับคนนี้แล้วเหมือนกันนะ คะ แบบ ก็คือ มันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ คุณ คุณ คุณเหมือนเด็กเลยอะ
ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ แล้วทีเนี้ย พวกพี่ ๆ เขาอะ ก็เริ่มทยอยที่จะหางานใหม่ แล้วก็ลาออกไป ซึ่ง ผมก็รู้สึก เสียใจ แล้วก็รู้สึกแบบ เฮ้ย เราสูญเสียพี่ที่แบบเป็นบัดดีเรา อะ คนดี ๆ จะต้อง ออกไป เพราะคนคนเดียวอะคุณ อืม อันนี้คือความสูญ เสียของผมเลย
ค่ะ อืม อือฮึ อื้อฮือ อืม เข้าใจเลยค่ะ อืม เข้าใจเลยค่ะ เข้าใจ <chuckles> เหอะ ไม่เป็นไร ค่ะ
อะฮะ ยาวไปหน่อย <chuckles> ขออภัย ด้วยครับ เออ ของคุณมี การสูญเสียแบบไหนบ้างเหรอครับ ที่เคยเจอ? อา